Ờ, cách này cũng khá là hợp lý với mình nè, à, tại vì mình cũng có đang a, cũng có đang, a, học thêm ngoại ngữ nữa, rồi mình cũng có đi tập gym nữa. Nhưng mà, kiểu như là, mình đi tập nhưng mà mình ngại lắm bạn ơi, kiểu như, ở trong đó đó, mình thấy nhiều người lạ lạ cái mình sợ ghê luôn á. Nhưng mà để mình thử xem sao, nói chung là phải thử chứ, đúng hông?
À, đúng rồi. À, rồi. À, rồi, thì, ừ, thì bạn cũng cứ rồi, cũng không cần phải quá đặt nặng cái vấn đề là bản thân bạn phải đi đến gần những cái người đó rồi trò chuyện đâu, đúng không? Bạn cũng cứ, gọi là, hoạt động bình thường của bạn thôi, chẳng qua là bạn, ờ, tr trong quá trình tập mà thấy người ta tập bên cạnh thì bạn có thể hỏi han vơ một vài câu đơn giản thôi. Bạn cũng không cần phải đặt quá áp lực rằng là "Tôi phải kết bạn với người nọ, người kia." Đôi khi, ờ, đi qua, gọi là, ờ, chỗ họ thì chỉ cần mỉm cười thôi là được, chỉ mỉm cười gật đầu thôi, bởi vì có thể là phòng gym thì thì, à, cái việc là ngày nào cũng đến đấy tập thì có thể là quá quen mặt rồi, đúng không? Chẳng qua là không biết tên rồi không trò chuyện thôi. Thì đầu tiên bạn cứ đi qua mỉm cười rồi dần dần này, ờ, nếu mà bạn không ngỏ lời trước thì chắc chắn là người kia thấy bạn hay mỉm cười với người ta thì người ta cũng sẽ, gọi là, cố gắng, à, bắt chuyện với bạn, đấy. Đặc biệt là bạn cứ kiếm mấy cái anh, gọi là, cao to 6 múi mà đi qua mà cứ thấy anh nào mà hay tập gần thì bạn đến bạn cười thật tươi vào. Đấy, thế là được rồi, hoặc là, à, xuýt xoa với cái bụng 6 múi của anh đó, đấy, thì biết đâu là người ta cũng thấy là biết đâu là người ta nghĩ rằng bạn ngưỡng mộ họ là họ sẽ chủ động nói chuyện với bạn trước thì sao, đấy. Bạn có thể thử xem sao.
Ừm. À! Ừm. Đúng rồi. Đúng đó. <laughs> Cái đó mình ngại lắm. <laughs> Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng ngại, nhưng mà để mình thử tại vì thực sự là, ờ, kiểu, tính mình hướng nội á, ờ, nhưng mà chắc là mình cũng nên thử, mình cũng thử, ơ, để mà có thể chủ động hơn một chút xíu để mà cải thiện, chứ bây giờ thật sự là mình bị thiếu mối quan hệ quá chừng luôn.
À, rồi. À, đúng rồi. Đó, thì, ừ, thì cái việc mà bạn, à, gọi là, à, cảm thấy là không đủ chủ động á thì bạn cũng có thể là gật đầu chào rồi mỉm cười thôi cũng được, thì có thể là sẽ là có quan rất là nhiều người sẽ chủ động bắt chuyện với bạn trước đấy. Ừ, thì nó cũng sẽ là đỡ đi cái phần là bạn ngại ngùng bởi vì là người hướng nội mà, đúng không? Rồi, và bên cạnh đó đấy, thì, à, bạn nên tạo cái thói quen ra khỏi nhà nhiều hơn, cũng không nên là, ờ, cứ đi làm về thì chỉ đóng cửa ở trong phòng, ở nhà, ờ, được, gọi là, ngồi, ờ, ở ghế sofa xem phim hoặc là đắp chăn cũng như, gọi là, mở điện thoại ra cười, rồi, gọi là, vừa xem vừa cười, đúng không? Thì bạn nên tập thói quen là đi ra ngoài chẳng hạn. Đi ra ngoài thì bạn có thể đi cà phê ở những quán quen này, đi tập gym này, rồi có thể li dạo, ồ, à, à, từng bộ buổi tối tập thể dục, nó vừa tốt cho sức khỏe này, và cũng có khi là bạn cũng ngắm nghía rồi có tìm được những cái người mà cũng chạy bộ giống như bạn có cùng chung sở thích thể dục thể thao đó.
Ừm, OK, cảm ơn bạn. À! Mình hiểu. Ừm. Ừm. Hợp lý đó.